Bạn ơi, dạo gần đây mình có một cái thói quen nó cũng rất là xấu ấy, mình ăn uống nó không hề lành mạnh một chút nào. Nhiều khi á, gọi là, mình đã ăn trưa, đã ăn tối rồi đi, mình biết lúc đấy là mình cũng ăn đầy đủ, mình cũng no rồi. Nhưng mà vấn đề á, mình cứ lướt trên mạng xã hội ấy, mình cứ thấy người ta, gọi là, review đồ ăn, hết trả sữa này, xong rồi đến mấy cái món đồ chiên rán các thứ, nhất là dịp này á là còn cuối năm, rất là nhiều những cái cửa hàng họ đã có những cái chương trình ưu mãi, khuyến mãi khác nhau khiến cho mình là thèm ấy. Và nói chung là khi mà mình nhìn như thế mà, thế là mình lại gọi những cái món đồ ăn vặt ở bên ngoài về mình ăn. Mà bạn biết không? Vấn đề là cũng không phải là mình đói đâu, mà lúc đấy tự dưng mình nhìn thấy họ quảng cáo, họ chụp hình lên nó rất là hấp dẫn như thế thì mình cũng có một cảm giác nó là thèm, và cuối cùng là, gọi là, mình lại mua về đấy. Là nói thật với bạn thì cũng bởi vì cái thói quen ăn uống nó rất là, kiểu, không lành mạnh như này ấy, nó khiến cho mình, gọi là, sức khỏe thì cũng không được ổn lắm. Nhiều khi là mình thấy da mặt ấy, cũng, gọi là, nổi mụn, xong rồi ngồi th không lại tăng cân một chút. Với cả thêm vào đấy, gọi là, biết không, đấy là những cái đồ ăn uống lành mạnh các thứ, ăn cơm bình thường ấy, giá nó lại là rất rẻ nha, nhưng mà vấn đề là những cái món như kiểu trà sữa này, xong rồi đồ chiên rán ấy, giá thì rất là đắt. Mà mình thì cứ thèm đồ ăn vặt mình cứ mua thôi, thế là coi như nó cũng khiến cho túi tiền của mình hao đi rất là nhiều. Không biết là bạn có những cái mẹo nào ấy để giúp cho mình có thể giảm bớt được cái sự ăn vặt này và kiểm soát những cái cơn thèm của mình không?
Ừm, sao nè? Ờ. Vậy hả? Ừm, mình hiểu. À. Mình hiể Ừm, vậy luôn hả? Mình hiểu nè. Ờ, mình hiểu. Đồng ý. Ừm, rồi mình hiểu rồi. Có nghĩa là, ờ, trong cái thời điểm mà bạn làm việc, hay là, ờ, gì mình lại có một cái thói quen là, ờ, ăn vặt, đúng hông? Thì bây giờ là mình muốn thay đổi nó thành một cái thói quen ăn uống nó lành mạnh hơn và giảm ăn vặt, kiểm soát lại cái cơn thèm của mình, đúng hông nè? Rồi, hông sao hết. Vậy thì, ờ, cho phép bản thân mình hỏi thêm một vài câu hỏi đi để mà mình làm rõ cái tình trạng của bạn để mà mình đưa ra được, ờ, những cái hướng đi mà nó phù hợp nhất với bản thân mình, được hay không nè?
Ừ, đó.